Bah ouais, hein, ça commence comme ça, hein.
<laughs> Tu as regardé Star Wars? Dis la vérité! <laughs>
<laughs> Ouais, je te promets, j'ai direct j'ai déjà <laughs> Ça ça nous parle à tous hein, l'histoire de Luke Skywalker. <laughs>
Ouais. Non, je pense que même si je voulais être dans le gang des méchants, genre, j'y arriverai pas, tu sais? Je durerai pas 48 heures, je serais eliminated.
Non, moi aussi, j'y arriverai pas, heu <laughs>
<clears throat> Tu serais meuf, ça fon te tu ça ouais. <laughs> Ouais <clears throat> et toi alors?
Bien essayé! <laughs> Non, j'avoue, heu, moi aussi apparemment, j'ai tendance à être trop gentille. Après, ja j'ai après par contre
Ouais, non mais tu préférais être célèbre pour intelligence ou gentillesse?
Bah, heu, <sighs> gentillesse, hein.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, en fait, dans tous les cas n non mais attends! <laughs> Eh! Calme-toi, hein. <laughs>
Bah, vas-y, cherche un peu! <laughs> <laughs> Waouh, tu es lente, hein! <laughs> Tu vois, j'essaie d'être méchante! Ça fonctionne ou pas? <laughs> Bon. <chuckles>
<laughs> Mais oui! <chuckles> Je sais, je sais, oui. <laughs> C'était <laughs> je savais que tu allais faire un truc quand même ça. C'est marrant. <laughs> Heu <clears throat> bah, en fait, je pense que ça me ressemble un peu plus. Après, dans tous les cas, heu, j'ai pas forcément, enfin, idéalement, je voudrais pas être, heu, célèbre pour 1 de ces 2 trucs. Je trouve que s être intelligente avec des gens et être en gentille avec d des gens aussi, c'est ça dépend de ton environnement. Tu peux pas forcément montrer qui tu es, heu, tu dois toujours t'adapter, heu, à qui tu as en face de toi, tu vois? Donc heu, ça voudrait dire que si tu es gentille, enfin connue pour être gentille, heu, tu auras fait des actions qui mettent en avant ta gentillesse mais je trouve que tu peux pas forcément faire beaucoup d'actions et heu, enfin, de manière à ce que ce soit vu par tout le monde.
<clears throat> Mmh. Mmh. Mmh.